जी, तो देखिए, ये तो अ, कुछ बताने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि आजकल जो टेक्नोलॉजी है या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने सिर्फ बच्चों के ही नहीं बल्कि हर किसी के जीवन को कितना प्रभावित कर रखा है। और किसी भी वर्ग के बच्चे हों, किसी भी एज के बच्चे हों, और बच्चे छोड़िए चाहे अ, बड़े लोग हों, या अब तो मैं देखती हूँ कुछ जगह तो जो वृद्ध लोग हैं, वो भी अ, मतलब अपना काफ़ी समय इन सब पे दे रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि अ, आपके लिए अ, ये ब अ, कैसे ये मतलब क्योंकि स ये हानिकारक तो है, पर ये उस तरीके से कैसे हानिकारक है कि घर में चीज़ें बद अ, रिश्ते बदल रहे हैं, या बच्चों का जो है, वो अपने घरवालों के साथ रे अ, सही से नहीं बैठ रहा है? उसका टेक्नॉलॉजी का कितना बड़ा हाथ है इसमें?
जी। जी। मैं अ, जो मेरे हिसाब से जो तज़ुर्बा है ना आज आजकल जो बच्चों में, वो रिश्तों में जो देखने को मिलता है, उनका नज़रिया जो टेक्नोलॉजी से बहुत इन्फ्लुएंस हो चुका है आज के समय में ना। तो उनके लिए जो रिश्ते हैं, वो सिर्फ़ फ़िज़िकल प्रेज़ेंस नहीं है कि कोई आपके घर में आया, नहीं आया, मिला, नहीं मिला। वो ऑनलाइन प्रेज़ेंस भी होती है उनके लिए, कि कौन-सा कज़न उनके कौन से मैसेज ऑनलाइन पढ़ रहा है, कौन सीन पे छोड़ रहा है, कौन स्टोरीज़ देख रहा है, कौन फ़ेक अकाउंट से उन्हें फॉलो कर रहा है। और ये सब चीज़ें ना एक नया इमोशनल इक्वेशन बना देती हैं, और उसका एक नया हिस्सा बन जाता है पूरा का पूरा।
जी। जी। उहुँ। जी। जी।
तो जी, तो मैं ये हाँ जी।
जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से कि अ, फिज़िकल प्रेजेंस होते हुए भी हम ऑनलाइन प्रेजेंस को दिमाग में लाते हैं। ये बहुत अ, इसका तो कुछ नहीं कर सकते। तो, अभी ये बताइए कि अब ऐसा ऐसा माहोल हो गया है अब हम अ, असहाय हैं इस चीज़ में बिल्कुल। तो ऐसे में
जी।
आपने क्या अ मैं ये जानना चाहूँगी कि कैसे इसको देखिए संभालना अ, ये है कि कुछ नहीं किया जा सकता जिसको उसको पूरी तरीके से संभाला जा सके। पर हाँ, हम कुछ छोटे-छोटे कदम ले सकते हैं। तो अ, वो अगर शुरुआत करनी हो तो आप क्या करेंगे? आप कैसे करेंगे अगर आपको कुछ ही फिक्स करना हो तो?
जी देखिए मैं तो पहली बात अ, मुझे ऐसा लगता है ना कि बच्चे और टेक्नोलॉजी जो सामने है वो एक ही काम के लिए मैं सच में अपने बच्चों के हाथ में टेक्नोलॉजी दूँगी, वो है पढ़ाई-लिखाई के लिए। मैं नहीं चाहती कि वो ज़बरदस्ती किसी भी एंटरटेनमेंट या किसी और चीज़ की ऐसी लत लगा लें जो वो फिर बाद में जाकर फिक्स नहीं कर सकते हैं, है ना? कि बस बार-बार इंस्टाग्राम चलाने की आदत पड़ी हुई है, बार-बार वॉट्सऐप पे ग्रुप्स देखने की आदत पड़ी हुई है, कौन मैसेज कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसने बर्थडे विश किया, किसने नहीं किया। तो आप एक बार उस ड्रामा में फँस गए ना तो आप उधर ही फँसे रह जाओगे और आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाओगे कभी भी। आप छोटी-मोटी चीज़ों में फँसे रह जाओगे। तो मैं पहली बात तो अगर मेरे हाथ में होता है तो मैं अपने बच्चों को जल्दी से ना अ, पर्सनल जो टेक्नोलॉजी जैसे कहूँगी की कोई फ़ोन हो गए, मैं जल्दी से तो उनके हाथ में नहीं देने वाली जब तक मुझे ऐसा लगता है कि वो रिस्पोंसिबल नहीं है इतने कि वो उसे संभाल सकें, रिस्पोंसिबली चला सकें। एक होता है कि हमारे घर में जो हमने देखा है सिस्टम की अ, एक एक अ, पर्सनल टै पर्सनल जो भी कोई आपको अ, लैपटॉप या फ़ोन या टैबलेट देने के बजाए आपको एक शेयर्ड दे देते हैं, जिसके पासवर्ड्स ना सिर्फ़ हमारे पेरेंट्स को पता होते हैं और वो आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए कुछ काम करने के लिए ही मिलेगा। और वो सब भी थोड़ा-सा मुझे लगता है एक ट्रैक्ड होती है सारी चीज़ें, कि कौन कब क्या कर रहा है उस पर। क्यूँकि मुझे लगता है ना कि ब फिर लोग बोलते हैं कि, "अरे! आप ऐसे बच्चों की प्राइवेसी वो कर रहे हो।" मुझे नहीं लगता कि 18 साल से छोटे बच्चे की प्राइवेसी अ, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितनी उनकी सेफ्टी इम्पोर्टेंट है।
जी, जी। हुँ। जी, जी। जी। जी, जी। हुँ। जी, जी।
है ना? कि ऑनलाइन आप वो किससे बात कर रहे हैं किससे नहीं कर रहे हैं? ऑनलाइन, क्या चीज़? मतलब इवेन रिश्तों में भी मैं कहूँ तो अ, आपको नहीं पता आपके रिश्तेदारों में भी कौन किस बच्चे से क्या बात कर रहा है, क्या नहीं बात कर रहा है तो आप नहीं चाहोगे कि आप अ, कुछ भी ऐसा आपके पीठ पीछे हो रहा हो और आपको पता ही ना हो। तो मैं कहूँगी इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दूँगी और मैं खुद भी दूसरे भी पेरेंट्स को इस बात पे बहुत आगाह करूँगी कि आप ज़रूर इस चीज़ पर ध्यान दीजिए और अपने बच्चों की इस बात को ज़रूर सँभालिए।
जी मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपसे और स्पेशली आपने जैसा कहा कि आप जो आपने टिप्स दीं कि एज़ अ पैरेंट आप क्या अ, क्या करेंगी और क्या करना चाहेंगी। और जो आपने प्राइवेसी वाली बात छेड़ी है तो <chuckles> मैं ब बिल्कुल सहमत हूँ कि अ, आजकल अ, मात्र 11-12 साल के बच्चे ऐसी बातें कर रहे हैं कि अ, हमने तो कभी नहीं सोची थी जब ए, हम उस एज में थे। तो अ, ऐसा क्यों है? और ये भी मैं जानना चाहूँगी इसके साथ-साथ कि ऐसा क्या है अ, इन प्लेटफॉर्म्स पे या इन प्लेटफॉर्म्स से जो लोग मिलते हैं, इन प्लेटफॉर्म से जो रिश्ते बनाते हैं बच्चे और वो महज़ ये 14-15 साल के बच्चे कि उन्हें अ, सब कुछ वही लगने लगते हैं फिर मतलब घर में भी उनको उतना ही प्यार दिया जा रहा है बल्कि ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। और यहाँ पर मैं कज़िन या रिलेटिवज़ की बात भी नहीं कर रही। म सिर्फ़ माँ-बाप की बात करें या अपने भाई सिबलिंग्स की बात करें तो उनको उनकी बातें ना समझ के वो ऑनलाइन जिससे अ, महज़ हफ्ते भर पहले मिले हैं। उ उनसे इतना अच्छा उनका जुड़ाव है या उ उ उन उनसे इतना उनको अ, समझ में आ रही है उनकी बातें। तो इसका क्या अ, मतलब क्या कारण है इसका?
जी, जी। जी। जी देखिए, इसमें मैं कहूँगी कि जो कम्युनिकेशन है ना बच्चों के लिए वो बहुत इस वजह से ना टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत फ़ास्ट हो चुका है। तो आप देखिए अटैचमेंट जो एक चीज़ होगी वो अ, अगर किसी बच्चे ने वो चीज़ देख ली है अपनी ज़िंदगी में। आप बात कीजिए उनसे चार-पाँच मीठी-मीठी बातें कर लीजिए उनको आप खूब पटा लीजिए बोलकर बातें। तो वो कहीं न कहीं ना वो अटैचमेंट उन्हें समझ नहीं आ रही है ये चीज़ अभी। लेकिन एक समय पर जब समझ आएगी तो वो समझेंगे इस बात को कि वो एक इमोशनल अटैचमेंट थी और उन्हें अ अटैच कराया गया है ज़बरदस्ती। ये कोई अ, मतलब ऐसा नहीं था कि आपको नेचुरली ही आपको वो ओहो मुझे कोई दोस्त मिल गया और मेरी उससे बात हो गई ऑनलाइन और अब हमारा कोई नया दोस्ती का रिश्ता बन गया है और अब हम बिल्कुल सगे दोस्त हो गए हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कुछ होता है एक चीज़ होती है ऑर्गेनिकली मिलना कि आप ऑर्गेनिकली स्कूल में मिले हैं आप पड़ोसी के दो बच्चों से दोस्त बन गए हैं। <clears throat>
जी। हुँ। जी, जी। हुँ। जी। जी।
आप और कहीं किसी से अ, मतलब बहुत सारी जगहों पर बच्चे मिलते हैं अलग-अलग जगहों पे ट्यूशन्स में मिलते हैं। तो वो चीज़ जो मुझे लगता है वो जो एसेंस होता है ना दोस्ती का वो वहाँ मुझे लगता है ज़्यादा दिखता है। ना कि ऑनलाइन आप किसी से एक दिन आपने रैंडमली किसी को मैसेज किया या किसी ने आपको मैसेज किया और उससे आपकी जो दोस्ती शुरू हो गई। इस चीज़ में सेफ्टी बहुत कम होगी और आपको को बिल्कुल नहीं पता कि कोई आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है या सच में चाह रहा है कि आपके दोस्त बनना चाहते हैं या आपसे कोई रिश्ता निभाना चाहते हैं।
जी, ये आपने बिल्कुल सही किया और एस्पेशली आपने जो कहा कि अ, कम्युनिकेशन कितना तेज़ हो गया है सोशल मीडिया की वज़ह से। अ, तो ये इस बात से मैं बिल्कुल अ, सहमत हूँ। तो इसी से चलते मैं पूछूँगी कि अ, जैसे अ, वो बच्चों को उन लोगों की अ, ज़्यादा समझ में आता है या ज़्यादा लगाव हो जाता है उनसे ना कि घरवालों से। तो अ, अ, जैसे आपने अभी बताया आप ऑलरेडी कुछ टिप्स दे चुकी हैं कि कैसे पेरेंट्स को संभालना चाहिए। मैं और जानना चाहूँगी कि अ, आजकल तो लगभग अ, 80% पढ़ाई हो गई या चीज़ें हो गई उनका स्कूल का भी जो काम हो गया, सब कुछ मोबाइल से है। तो ऐसे में अ, बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को मोबाइल से दूर रखना या पूरी त पूरी तरीके से उन पे नज़र रखना। तो अ, ये सब शुरुआत जहाँ से होती है अगर मैं आपसे पूछूँ कि कुछ शुरुआती ऐसी बेसिक चीज़ें या कुछ बेसिक आदतें घर में कि हम मोबाइल दे रहे हैं, हमें जितना देना है वो चला भी रहा है, लेकिन ये कैसे सुनिश्चित करें ग चाहे पेरेंट्स हो या बाकी घरवाले हो कि वो अ, गलत मतलब क्या ऐसी बातें कर सकते हैं? हम क्या ऐसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि उसको जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको सही तरीके से बच्चा इस्तेमाल करे?
जी। जी। जी देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपका और आपके बच्चे का रिश्ता स अ, मतलब एकदम ना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बच्चे को ऐसा फील हो कि, "अरे बस ये तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं पूरे टाइम और ये चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़ अच्छी ना हो, और ये मेरे दुश्मन है सबसे बड़े।" तो अगर उन्हें ऐसा लगेगा ना तो वो ज़रूर आपकी बात जो बोली हुई है उसको नहीं मानेंगे बिल्कुल उसके उल्टा ही काम करेंगे। क्योंकि ये चीज़ हमने देखी है अपने बचपन में। हमें भी कुछ अ, हमारे पेरेंट्स अगर मना करते हैं, "नहीं, नहीं खेलने जाना तुम्हें आज, तुम्हारा कल पेपर है।" तो वो डाँट-फटकार कर जब बोलते थे ना तो और ज़्यादा मन करता था कि अरे डाँट रहे हैं मुझे मेरे को तो लेकिन खेलने ही जाना है। यही बात मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे प्यार से बिठाकर अ, एक लॉजिक के साथ बात समझाई गई होती ना, कि, "बेटा देखो तुम्हारा कल एग्ज़ाम है, तुम्हें कल तुम्हें पढ़ लेना चाहिए, या तुम्हें ना अगर अच्छे नंबर लाने हैं" डाँट-फटकार के कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। बच्चे को डराकर-धमकाकर मुझे नहीं लगता आप कुछ भी उससे निकलवा पाएँगे इस तरह की बात। तो सबसे पहले तो आपको अपने बच्चों को ये ज़रूर समझाना है कि क्या ची क्या डेंजर है आपके अ, फ़ोन में कौन किससे क्या बात कर सकता है। किस तरह आपका गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है। किस तरह क्या चीज़ की जा सकती है आपके साथ जो आपके लिए गलत हो सकती है। पहली बात तो वो होगी और अगर उसके बाद भी आप और ज़्यादा अ, देखना चाहते हैं आप कि आपका बच्चा अ, कहीं सच में कुछ गलत काम ना कर बैठे किसी की बातों में आकर। तो बहुत से एप्स आने लगे हैं अब तो अ, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं ऐसे जो पस अ, स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए बनाए जाते हैं कि वो अपने बच्चों की एक्टिविटी अ, ट्रैक कर सकते हैं या कोई भी ऐसा अ, इश्यू आता है तो फ़िर वो नोटिफिकेशंस वगैरह देता है, कि कोई भी ट्रैकिंग करनी हो आपको तो वो आपके पेरेंट्स को बहुत अच्छे से आगाह करेगा और आपको सब अ, मत सारी चीज़ के बारे में आपको पता लगेगा। और उसके बाद भी आपको ये नहीं करना है कि आपको अपने बच्चों को जाके डाँटना है कि, "ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे किसी से बात क्यों कर रहे हो?" ये भी नहीं करना है उनको वही बात मैं कहूँगी प्यार से समझाना बहुत रिस्पेक्ट की बात होती है। आ आप उन्हें रिस्पेक्ट देंगे वो आपकी बात ज़रूर रिस्पेक्टफुली सुनेंगे और आपको वो रिस्पेक्ट वापिस मिलेगी।
जी। जी। जी, जी। जी। जी, जी। हुँ, हुँ। जी ये आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं समझती हूँ, और ये मैं अ, ये मैं समझ भी सकती हूँ, सच में समझ सकती हूँ रिलेट कर सकती हूँ। आपने जैसे कही कि जब अ, वही बात सही तरीके से सही करी जाए तो अ, उसका प्रभाव अलग ही पड़ता है। तो आज बस ये मैं जानना चाहूँगी आजकल अब हमने पेरेंट्स की बात करी कि उन्हें कैसे समाना समझना सम समझाना चाहिए या क्या करना चाहिए? और ये भी बात करी कि बच्चों को किस तरीके से अ, इस्तेमाल करना चाहिए ये सब चीज़ें। एक और अ, चीज़ है जिसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है अ, खासकर इस ऐज ग्रुप के बच्चों के ऊपर जो कि स्कूल है। अभी ह हमारा जब स्कूल था तब तो कुछ भी नहीं था मोबाइल जैसा अ, कोई भी लेना देना नहीं था स्कूल की कोई भी एक्टिविटी से मोबाइल का। और जो था भी वो सिर्फ पेरेंट्स तक सीमित था बच्चों तक नहीं था। लेकिन अब अ, चाहे बच्चे हो गए, एक छोटी-छोटी नोट्स हो गए या जो टीचर को कुछ भी कहना है, मतलब बच्चे बिना स्कूल के भी नहीं कर पा रहे हैं और स्कूल भी बिना मोबाइल के बच्चों से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो अ, अगर स्कूल के लिए आप आप खुद को ऐसे अ, मैनेजमेंट की जगह पर रख के देखें, और इस विषय पे अगर आपको एज़ अ, स्कूल मैनेजमेंट अगर कुछ करना हो तो आप क्या करेंगे? अह, कि जैसे बच्चों का जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा बहुत तो अब करना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है ऐसे ए ऐसे समय पे। पर साथ ही साथ उसको कम से कम कर सकें, और वो भी सही तरीके से, तो आप क्या टिप्स देंगी?
जी। जी, जी। जी देखिए मैं अ, जैसे अगर हमने देखा है अ, स्कूलों में भी ना अ, जो भी हमें टेक्नोलॉजी दी जाती है स्कूल में भी, वो भी मान लीजिए डेस्कटॉप्स हैं, क्योंकि पढ़ाई जाती है कंप्यूटर के बारे में चीज़ें। तो उनमें भी ना ट्रैकिंग सेंसर्स लगे होते हैं, कि आप कौन सी वेबसाइट खोल सकते हैं? कौन सी नहीं खोल सकते हैं? क्या चीज़ आप पढ़ सकते हैं? उसमें क्या नहीं पढ़ सकते हैं? वो सब चीज़ उधर अवेलेबल होती है। और आप सच में एक्सेस भी नहीं कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो एक बात तो रही ये कि आप स्कूल में हैं तब आप कुछ कर रहे हैं, और दूसरी बात रही अगर मान लीजिए जब से जैसे हमने कहा देखा कोविड आया था उस समय पर बच्चों ने कितना ऑनलाइन क्लासेस और ये सब अटेंड करी हैं। तो उसमें भी मुझे लगता है वो काफ़ी बच्चों ने ना काफ़ी चीज़ें खोईं भी हैं जो बच्चे ध्यान नहीं दे पाते, बीच में कोई बात रह गई सुननी और या फिर नेटवर्क नहीं है किसी के पास साधन ही नहीं है देखने के बिल्कुल अटेंड करने की क्लासेस। तो मैं कहूँगी इस सब में अ, अब जिनके बिल्कुल ही साधन नहीं है उनके बारे में शायद मैं कॉमेंट ना कर पाऊँ क्योंकि मैं खुद अ, उस तरह के अ, माहौल में कभी रह नहीं पाई हूँ और मैंने देखा नहीं है पर्सनली इस तरह के माहौल में कभी। मगर जो लोग रह चुके हैं मैंने खुद जो देखे हैं अपनी आँखों से बच्चे मैं उन्हें यही कहूँगी कि इवन ये जो टेक्नोलॉजी हमें मिली है ना ये बहुत ही एक प्रिविलेज की चीज़ है और बहुत ध्यान से इस्तेमाल करने वाली चीज़ है। बहुत बड़ा आपके लिए टूल अच्छा भी बन सकता है, और बहुत बड़ा आपके लिए नुकसान भी बन सकता है। आप बहुत कुछ खो सकते हैं अपना ऑनलाइन, बहुत कुछ आपको मिल भी सकता है ऑनलाइन। तो वो जो एक थिन लाइन है ना वो आपको बैठकर अपने बच्चों को ध्यान से समझानी ही पड़ेगी। उनकी बातों पर ध्यान देना ही पड़ेगा। कोई छोटा ऑप्शन नहीं है कोई शॉर्टकट नहीं है इस चीज़ का कि आप कैसे बिना अ, थके बिना मेहनत करे अपने बच्चे पर ध्यान दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। बट यही बात मैं कहूँगी कि आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी जब तक आपके बच्चे में खुद के जो मैं कहूँगी कि अ, सोचने की शक्ति या सोच क्या वो कोई डिसिज़न ले सके खुद से सही या गलत का तब तक आपको ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा कि आपके बच्चे क्या ऑनलाइन कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं? इन सब का। जी।
जी। हुँ। जी। जी, जी। जी, जी। जी। अ, ये आपने सच में वाक़ई बहुत सही बात की है और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि हर किसी को एक-एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा इसके लिए वरना ये अ, और बढ़ती जाएगी और ऐसे स ऐसी ऐसी सारी जगह पे आ जाएगी कि फिर सब असहाय हो जाएँगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो चाहे वो स्कूल हो या पेरेंट्स हो या बच्चा हो सबको वो कहते हैं ना वन स्टेप एट अ टाइम। वो लेना ही पड़ेगा इसको, करते हुए। तो अ, काफ़ी अच्छा लगा आपसे इस अ, विषय पे बात करके। विषय भी काफ़ी दिलचस्प था और अ, एक आपके उत्तर भी उतने ही दिलचस्प थे। तो अ, उम्मीद करती हूँ कि आपसे जल्द ही अ, फिर से बात होगी और आज इस कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। मैं आपसे बात करके काफ़ी मुझे अच्छा लगा और इस विषय में भी बात करके मैं काफ़ी अब हल्का भी महसूस कर रही हूँ क्योंकि ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है हमें ना ज़्यादा इन बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि हर कोई उतना एजुकेटेड नहीं है इस चीज़ के बारे में, इतना हर किसी को जानकारी नहीं है इस बारे में। और जितना हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे उतने ही लोगों को जानकारी ज़्यादा मिलेगी। लोग ज़्यादा आगाह होंगे इस बारे में और कहीं न कहीं मुझे लगता है हम बहुत सारे गलत कोई भी अगर किसी के साथ काम होने वाला है या फिर चा होने हो रहा है। तो लोगों को इस बारे में अगर पता लगेगा तो वो पहले से ही या तो अपने लिए कोई प्रिकॉशन्स लेंगे या फिर वो अगर कुछ गलत हो चुका है तो वो कंप्लेन करेंगे इस चीज़ की पुलिस में या फिर जहाँ भी। तो वो मुझे लगता है कहीं न कहीं काफ़ी हमने एक बढ़िया स्टेप लिया है ये डिस्कशन करके और आपका मैं कहूँगी दिन बहुत अच्छा निकले। जी।
जी। जी, जी। हुँ। हुँ, जी बिल्कुल। जी। आपका भी, बहुत-बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।